أنا عايز أحكي لِك على حاجة مضايقاني أوي بقى لي فترة كده، و وعايز آخد رأيك فيها وتنصحيني كده أعمل إيه.
اتفضل طيب احكِ لي.
بُصّي، أنا بقى لي فترة كبيرة أوي آآ، ما بالتزمش بالرياضة خالص، اللي هو يعني قل قليل أوي لمّا أعمل رياضة، وتقريبًا يعني يمكن في آخر آمم، عايز أقول لِك مثلًا شهر أو شهرين ما باعملش رياضة خالص، اللي هو تقريبًا لمّا باقعد كده مع نَفسي كده ولأ أنا أنا آخر عملت آخر مَرّة عملت رياضة إمتى؟ باحس نَفسي من زمان أوي أوي، حتّى مثلًا باشترك في الGym وكده ما رُحتش، آآ، حاسس إن أنا م مقصّر أوي في حق نَفسي، وإن أنا باقعد بقى بالوم نَفسي وإن أنا حاسس بالذنب، وإن أنا شوية شوية إن أنا كبرت والكلام ده كلّه هيأثر عليَّ، هيأثر على عضلات جسمي، هيأثر على الحركة بتاعتي، آآ، ال الفكرة كمان إن أنا كمان التفكير ده كلّه خلاني بابدأ كمان أحس إن أنا زي آآ، أ أي ألم كده في في مفاصلي مثلًا آجي، آآ، ال الوجع فق فقرات ضهري بخصوصًا عشان الشغل والكلام ده، بافضل قاعد على الكرسي كتير، ب ب باحس كده إن أنا مقصّر أوي في نَفسي، وكُلّ أما أفتكر إن أنا أنا اللي عامله في نَفسي كده، أنا ما باروحش ألعب رياضة وكده، فباتضايق أكتر.
بُص أنا مقدّرة أوي الإحساس اللي أنتَ حاسُّه، والضغط اللي أنت حاسس بيه، بس يعني برضو خلِّيني أفهم منك، إيه اللي بيخلِّي ال الالتزام بالرِّياضة عُمومًا صعب عليك في الفترة دي بالتَّحديد؟ يعني أنتَ كُنت قبل كده مثلًا بتلعب رياضة ودلوقتي مِوَقِّّف، وليه مثلًا الموضوع صعب ليه؟
أيوه، بُص أنا كنت بالعب قبل كده رياضة، يعني إلى حدٍ ما كنت مُلتزم شوية، بس الفترة الأخيرة دي م عندي مشاكل في الشُغل، فبقيت أتأخر أوي في الشُغل اللي هو آآ الدنيا اتقلبت، الأول كنت باشتغل مثلًا 8 ساعات، بس دلوقتي أنا بقيت باشتغل 12 ساعة كُلّ يوم، بال ال اليوم اللي هو لو الدنيا رجعت بدري الش بالشغل شوية هيبقى 10 ساعات، وده يبقى راجع بدري من الشُغل، فأنا بابقى خلاص ما بقاش في وقت، الأول كان عندي وقت كده مثلاً إن أنا أرجع من الشغل تمام، وأرو وأنزل أروح الGym أو كده، أروح أعمل أعمل رياضة، لكن أنا دلوقتي خلاص يعني حاسِس إن أنا حياتي كمان كُلّها بقت كُلّه مثلًا شُغل، شُغل، شُغل ما فيش حاجة للرِّياضة خالص، ف آآ دي حاجة بصراحة الأولى اللي هو حِتّة الوقت، الحاجة التانية كمان يعني حتى لما باقول لِك مثلًا بارجع ال10 ساعات دي بابقى راجع تعبان ومرهق من طول اليوم بقى شُغل وكده، فمش قادر، اللي هو آجي أنزل أنا مثلًا أرُوح الGym الGym بعيد أوي، لسه هانزل وأرُوح الGym والكلام ده، ف باكسل، فما بارُوحش فالاتنين، ال ال ال الوقت
آه، أكيد طبعًا يعني مِقدّرة أكيد طبعًا أنت مشغول، وعندك شغل وعندك التزامات في حياتك. بس كانت خطوة كويسة إن أنت كنت بدأت برضه إن أنت ت آآ تلعب رياضة شوية، أو تروح الgym، بس يعني ما فيش حد بيبتدي بنسبة 100% إن هو بيلتزم. يعني ممكن تبتدي خطوة، خطوة إن أنت أ تلاقي طريقة مناسبة ليك، ولمواعيدك مثلًا ليومك، ل لمواعيد شغلك أ تشوف أنت بتتكلّم في إن الgym بعيد عليك طيب ماشي، أنت أصلًا ممكن تعتبر إن المشوار اللي أنت رايحه للgym ده من الوقت بتاع الرياضة. فأنت ممكن تتمشّى ليه. لإن برضه ده يعتبر أنت عملت رياضة. أ أ ممكن لو هو الموضوع صعب كتير وده برضه هيبقى هيصعّب عليك الالتزام. أ ممكن تبتدي إن أنت مثلًا تكون في البيت آآ تبتدي ب بأي طُرُق س أو أو حاجة. عارف تبتدي صغير أ مش لازم تبتدي بساعة. حتّى ابتدي مثلًا ب10 دقايق. آآ يعني قسّم كده اعمل ن لنفسك ميعاد معيّن. شوف الميعاد اللي مناسب ليك أكتر مثلًا الصبح هيكون مناسب ليك أكتر، بالليل. يعني شوف الميعاد ال اللي مناسب أكتر ليك، وحدد وقت في الميعاد ده حتّى لو 10 دقايق. يوم ويوم عشان بر
بُصّي والل أنا يعني أنا -أنا أنا الفكرة بتاعتي برضه حتة إن أنا لما آجي مثلًا مع مع نفسي كده وأنا قاعد في البيت مثلًا عشان أعمل آآ، التمرين أو كده أو الحاجات دي، ب بازهق، اللي هو ما باتشجَّعش. اللي هو هاجي أعملها ممكن أعملها مرة مثلًا، فكرت إن أنا أعملها مرة بصراحة، مرة مرتين، ما ما ي وبعد كده خلاص ما ما ي حسيت إن أنا بازهق منها. وكمان حسِّيت يعني حسِّيت إن هي ما لهاش مثلًا، ما هوّاش هي الرياضة اللي هي فعلًا. هو مش زي مثلًا باروح الGym مثلًا والّا حاجة، اللي هو آآ باتمرن كويس، لا دي تمرين خفيف والّا حاجة. فباتضايق بصراحة، فما باكملهاش.
أنتَ ممكن لو هي بتكون شايف إن هي مثلًا في البيت مش أحسن حاجة، هي أنا زي ما باقول لك هي بتبقى بتبتدي بيها صغير. آآ، مثلًا أنتَ لو ربطت ال الرياضة برضه بحاجة بتحبها، لو بتحب تسمَع مثلًا ميوزيك وأنتَ بتلعب رياضة، والّا بتحب ت تسمَع بودكاست أو تسمَع أي حاجة مثلًا، وأنتَ بتسمَع الحاجة دي، أنتَ ممكن تبقى مشغول ب ب بجري ب بأي رياضة آآ، أنتَ تكون على الأقل بتحبها أو سهلة بالنسبة لك، إن هي تكون بداية ليك. فأنتَ لو ربطت الرياضة بحاجة بتحبها، إن أنتَ تعملهم مع بعض، ممكن تحاول إن أنتَ تتقبَّل إن هي مثلًا إن أنتَ بتعملها في البيت مثلًا.
بص بُصّي، هو بصراحة فكرة حلوة، حتّة إن أنا أ أستغل الوقت دوّة مثلًا أو كده. أو إن أنا أعمل حاجة باحبها مع الرياضة زي مثلًا إن أنا آآ أسمع حاجة أو كده. فبصراحة ما فكّرتش فيها قبل كده يعني. فممكن أعملها مثلًا بحيث إنّها حاجة تشجّعني بصراحة اللي هو أعمل الرياضة وكده. فممكن أجرّبها دي بصراحة ي أنا شايف إن حاجة حلوة فعلًا ممكن أعملها. آآ ب بس برضه باحس كده برضه اللي هو ال أ مش عارف حاسس إن أنا أ لو جيت اتمرّنت مع نفسي مثلًا كده، طب أنا أ هاعرف أتمرّن إزاي مثلًا، أ هاجيب ال التمارين والكلام ده أعرف إزاي التمرينة دي صح والّا غلط والّا والّا هاعرف إزاي؟
بحُكم أنا ممكن فعلًا أنت أ لو لو في البيت شايف إن هي حاجة أنت مش مُقتنع بيها أو مش حابب تعملها أو أنت محتاج مثلًا كوت مُدرّب يبقى معاك، آآ شايف أنت بتتمرّن إزاي آآ بي بي بيرشدك لإن أنت تعرف تتمرّن تعمل التمرينة صح أو كده، لأ يبقى أنت لاز أ لازم تفكّر في إن أنت مثلًا تروح الgym بس تشوف الطُرُق المناسبة اللي تخلّيك تلتزم في الgym. يعني مثلًا حابب مثلًا إن أنت ت حد يشجّعك فتروح مع صحابك. آآ حابب مثلًا تشوف gym لو أنت بتقول إن هو ال اللي اللي جنب البيت أو أقرب حاجة للبيت لأ، هو ما زال بعيد برضه. ممكن مثلًا تشوف أ حاجة جنب شغلك. ف فاهمني؟ فأنت ممكن تشوف إيه الأقرب gym مناسب ليك سواء جنب البيت، سواء جنب الشغل. مع صحابك مثلًا لو أنت صحابك في الجو الشغل دول قريبين منّك مثلًا ممكن آآ تبقوا مع بعض. آآ، فح م
بصراحة، أنا ما فكرتش في الحتة دي بصراحة، إن أنا إن أنا أشوف حد من من صحابي إن أنا أروح معاه، بصراحة ممكن دي تكون فكرة حلوة يعني، أنا ليّا واحد صاحبي أوي آآ، يعني أنا عارفه بصراحة، هو م ملتزم في الGym من زمان أوي، و والGym ده عنده اللي هو حاجة كده يعني إيه، آآ، زي زي النَفَس اللي هو ممكن أي حاجة ممكن ممكن يكنسل أي حاجة في اليوم إلا الGym، فبصراحة آآ، آآ، مش عارف فعلًا زي ما أنتِ قلتِ لي كده، أنتِ شجعتيني، أنا ممكن أتكلم معاه مثلًا كده وأقول له زي يبقى يبقى اللي هو إيه يشجعني على طول، اللي هو أبقى أروح معاه بقى على طول وكده، خصوصًا إن هو بقى آآ، بيلعب مثلًا بيروح يتمرن من زمان، فهو عارف بيعرف يتمرن ويعرف مثلًا ياخد باله مثلًا من التمرينات بتاعتي إن أنا لو في حاجة.
كان هيساعدك أكتر. هيساعدك، وهو كمان صاحبك فهيبقى معاك في كُلّ حاجة، هو مثلًا هيشجعك إن أنت أصلًا تروح من البداية، <clears throat> كمان هو يعني واضح إن صاحبك ده مُعتبر إن ال الرياضة هي حاجة روتينية أساسية وثابتة في حياته مثلًا زي الشغل وزي الأكْل، آآ، أنت لو حطيت في دماغك إن دي حاجة لابد منها وإن هي آآ، لازم نعملها آآ، هتعتبرها روتين، عقلك هيتقبل إن هو أنا لازم أعمل كذا، أنا لازم ألتزم بكذا، فهو ممكن صاحبك يكون كده فعلًا، هي حاجة أساسية ولازم بيعملها دايمًا.
فعلًا معاكِ حق، فعلًا. أنا أنا مش عارف إزاي ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده، إن أنا أكلم صاحبي ده، مع إنه قريب أوي مني. وبصراحة يمكن ممكن عشاني عشان أنا كنت متضايق أصلًا من الموضوع دوّة، يمكن أنا حاسس بال زي حاسس زي بذنب كده وبتقصّير، إن أنا مقصّر أو كده، ما ما عرفتش أفكر ولا و ولا عرفت إن أنا أشوف مثلًا حل كويس أو كده. مع إنِك بصراحة، الحل بتاعِك ده كويس أوي أوي أوي. يعني يمكن يمكن تقريبًا ده يمكن أحسن حاجة هتنفع معايا، بحيث إن أنا إن أنا أخليني ألتزم، إن أنا أروح معاه على طول، وإن أنا أخليه هو ي زي ده ممكن هو يعدّي عليّا على البيت أصلًا. خصوصًا كمان إن هو بيروح دايمًا على طول متأخر، ما بي بيرجع زيي متأخر من ال من ال من الشغل بتاعه.
المواعيد بتاعته ممكن تكون مناسبة معاك. ات تمام ممكن كمان
بالضبط، آه، مواعيده مناسبة جدًا معايا. آه، ف ف هو بصراحة أنا ممكن ممكن أتّفق معاه. أنا غالبًا هاتّفق معاه وأخليه نروح مع بعض يعني. بصراحة يعني حاجة كويسة جدًا جدًا جدًا. ع بصراحة أنتِ فدتِني جدًا واستفدت منِك كتير أوي بصراحة، يعني، وحابب أشكرِك يعني. فشكرًا جدًا ليكِ يعني.
يعني إن وممكن كمان شكرًا جدًا ليك يعني، بس برضو ممكن إن أنتَ لو اخترت حاجة سهلة عليك، ولو حطيت هدف عارف لما يكون قليلٌ دائم؟ فأنتَ لو عملت إن أنتَ هتتمرّن مثلًا ربع ساعة، هابتدي بربع ساعة لمدة أسبوعين، بعد كده الأسبوعين اللي بعد كده آآ، تِلت ساعة وهكذا. فده أعتقد هيساعدك أكتر إن أنتَ في الاستمرارية، إن أنتَ تستمر فترة طويلة. وكمان لو الرياضة سهلة بالنسبة لك، فأنتَ مش هتتضايَق من إن أنتَ تعملها. اختار رياضة مثلًا تبقى سهلة ليك. ودايمًا، دايمًا سامح نفسك. إن أنتَ لو قصّرت في يوم، لو وقت جه عليك وكنت مشغول ومضغوط، وما عرفتش تعمل غير اللي أنتَ عملته ده، فما تلومش نفسك. آآ، تقبّل ده وابتدي من جديد. يعني ما ت ما تكسلش، وتضيّع كل اللي أنتَ عملته.
بصراحة، معاكِ حق فعلًا. يعني الحاجات ال بدل ما أحُط لنفسي مثلًا هدف كبير أو كده، ممكن الحاجات الصغيرة، المهام الصغيرة فعلًا، عشان أستمِر عليها.أ أنا بجد مُتشكر جدًا جدًا ليكِ يعني، بصراحة أنتِ فدتِني أوي، وأنا استفدت منِك بصراحة. وشكرًا جدًا على نصايحِك يعني، فشكرًا جدًا ليكِ.
شكرًا جدًا ليك، يعني موجودة في أي وقت آآ، أنا معاك.